Oye, superbién realmente. Creo que debería ser como que una práctica que la mayoría de las personas deberían hacer, porque sí tengo entendido que te ayuda a despejar muchísimo también la mente, te ayuda incluso a aclararla para pensar mejor algunos problemas que hayas tenido o algo así. Superbién, la verdad. Oye, a algo que que no sé si sea correcto decir, pero muchas personas lo que usen primero es, se levantan, pum, el celular. <chuckles> Y ya contestar, mandar mensajes, que no sé qué y sé que más. Yo no lo escuché realmente en tu rutina. ¿Tú normalmente no lo haces? Lo que vendría siendo tomar el celular y así, o sea, el me imagino que entras a redes sociales tal vez un poco más tarde o después.
Sí. Claro. Ujú. <laughs> Pues fíjate que, eh, o sea, ant antes sí, sí era el el típico de despertar y tener el celular así, a la mano y revisar lo que otras personas hacen, ¿no? Pero sí he tratado como, mm, hacer este esta separación del celular al momento de despertar, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hago previo a a las mañanas, o sea, en la noche cu antes de dormir, es que las notificaciones de mi celular se se desconectan. Entonces, a partir de las 11 de la, mm, noche yo ya no recibo nada, y se vuelven a activar hasta las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, trato de despertarme a 8, 8 y media, y y justo tengo como este esta ventana de tiempo de que no me llegan notificaciones, no hay mo notificaciones, o sea, aunque prenda mi teléfono, no se ve ninguna notificación, ¿no? Entonces, como que esto hace que me, pues, que no me involucre de golpe con el celular. No te voy a negar que sí hay momentos en los que dices: "Ay, a ver, ¿qué hay?". Y te metes y pues, ya, puedes estar chismeando un rato. Pero creo que el adoptar como esta parte de decir: "Ah, no voy a ver el celular". O bueno, más bien no hay notificaciones en cel en el celular, así como que no te te nazca la la intriga, ¿no? De: "Ay, a ver qué notificaciones hay", ¿no? Sino ya hasta que, pues, ya estoy un poco más, eh, despierta, que ya esté en el mundo, <giggles> pues ya, me llegan las notificaciones y ya, ahí se vuelve parte de de mi día al teléfono, pero sí trato como que no, no ocupe al menos las los primeros minutos de mi despertar, que no esté el celular como integrado.
<laughs> La vieja confiable. Ajá. ¡Ah! Okey. ¡Ah, órale! Ajá. Ah, órale. Sí, claro, no tiene nada de malo tampoco. Ujú. Sí, claro. Despierta. Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, órale, superbién realmente. Porque sí hay personas de que incluso se levantan, agarran el celular y se avientan otra hora, incluso ahí viendo que videos en TikTok, reels, etcétera, ajá sí, exacto. Por ejemplo, eh, me imagino que estos hábitos que tú encontraste ahorita son los que tú has notado que, ¿sabes qué? Siempre que los hago me siento superbién, me siento con más energía, ¿sí? Pero imagino que antes de esto tú tenías o de algunos otros hábitos que probablemente no te funcionaban o después de un tiempo te diste cuenta que no. ¿Me podrías decir qué qué hábitos realmente son los que cambiaste como que para encontrar esta rutina que te funciona así, que sería tu rutina ideal?
Sí, no. A perder el tiempo un un poco. <giggles> Ujú.